Betul, Karena kan terkadang mereka ngasih apa trik dan tipsnya juga gitu kayak. Misalkan kalau, kita kan gimana kalau makanan kamu asin? Gitu ya keasinan gitu misalkan bikin sup gitu ya udah mungkin kayak paling simpelnya gitu ada yang ngasih tau tuh, tambahin aja airnya gitu <laughs> jadi sesimple itu gitu. <chuckles>
Mhm. Mmm, mhm mhm, betul betul. Oke, mhm. Mhm. Oke, iya ya ya oke bisa iya ya bisa ngebantu banget ya, Kak, dalam kehidupan sehari-harinya Kakak ya? Oke, Kak, eee, tapi ada nggak sih, Kak, peran media sosial buat urusan kerja atau usaha kecil gitu, Kak?
Betul betul. Mmm?
Pernah nggak sih Kakak dapet cerita sukses gitu? Orang yang, Kakak tahu Kakak kenal?
Nah kalau ak mmm? Nah Kalau ya. Kalau dari aku sih nggak ada, cuman kalau tadi sempat disinggung untuk teman dan, mungkin orang yang aku kenal gitu, ada kayak contohnya tuh banyak, eee, kayak temenku tuh ada sekitar, eee, mungkin hampir beberapa lah ya dari teman nongkrongku tuh yang benar-benar, lumayan banyak gitu di media sosial gitu jadi, mereka tuh menggunakannya untuk, eee, apa ya menjual, eee, brand mereka atau mungkin diri mereka kayak contohnya temanku ada yang fotografer gitu ya, iya soal branding Kak, temanku ada yang fotografer gitu dan banyakan dia dapat, eee, apa kliennya atau mungkin, eee, apa yang mau memakai jasa dia tuh dari Instagram gitu dia dia mengupload kayak hasil karya dia terus juga proses-prosesnya gitu ya editannya yang kayak gimana, terus juga kayak, ada beberapa temanku juga yang kayak putus sekolah di SMA jadi gak ngelanjut ke seko eee, kuliah gitu ya berhenti di SMA gitu, akhirnya dia kayak buk bikin konten, eee, main bola gitu seputar main bola seputar bola, eee, ya akhirnya dia banyak, dapat banyak endorse dari situ terus juga, eee, cukup banyak juga dapet, eee, apa keuntungan secara finansial ya dari sana gitu.
Mhm. Iya. Mhm. Mhm mhm, lumayan banyak ya? Mhm. Mmm, oke personal branding ya, Kak, iya, betul. Mhm. Mhm. Oke. Oke. Ya. Iya, mhm. Iya. Wah. Dari situ ya wah keren banget sih. Mhm mhm, oke dapat manfaat banget ya dari Instagram itu ya, Kak, ya, kalau Kakak sendiri nih pernah nggak dapat temen atau koneksi penting lewat media sosial atau bahkan pekerjaan juga tuh?
Ya, mhm, betul betul.

Nah kalau untuk kenal sama orang baru tuh belum ya karena, eee, jaman SMP itu tuh aku kayak masih, eee, buta banget lah sama internet atau mungkin teknologi terbaru kan gitu ya karena, mungkin di ling di lingkungan keluargaku juga nggak, eee, seaktif itu gitu menggunakan komputer terutama gitu ya untuk, apa ya s s mengakses media sosial gitu cuman, eee, tujuan utama itu yang pertama ya itu tadi kayak di apa ya, diminta sama teman gitu ya, disuruh sama teman terus, pada akhirnya sih penggunaan media sosial ya Friendster itu cuman untuk kayak, eee, ngulik-ngulik, kayak senang apa ya ngo eee ngotak-ngatik home page-nya gitu loh, Kak, kayak didandanin gitu gitu iya iya, kayak back background-nya diganti-ganti terus juga, eee, profile picture-nya juga diganti-ganti gitu cuman itu aja sih, mhm.
Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Iya. Oh iya dikenalin sama teman ya? Mhm. <chuckles> Iya hal baru wa oh oke, iya, Kak. Mhm. Oh oh iya jadi manfaat apa <sucks teeth> penggunanya lebih ke arah sana ya Kak Kak kalau disuruh pilih nih, Kak, aplikasi media sosial favorit Kakak apa nih sekarang? Terus kenapa tuh jadi favorit?
<chuckles> Betul betul, mhm. Oh. Nah kalau yang favorit tuh tentu, eee, ini ya, eee, apa Instagram gitu ya <sniffs> karena, eee
Mmm, oke Instagram kenapa tuh, Kak?
Karena menurutku Instagram tuh, eee, kayak multifungsi gitu kayak kita bisa ngobrol sama teman juga terus juga kita, sedikit banyak juga bisa update, eee, apa kondisi kita sekarang gitu kayak update status atau mungkin kayak ngupload foto gitu yang kita suka gitu, terus juga, eee, kita juga bisa lihat, apa, update-an orang lain, terus juga be eee, jaman sekarang tuh, banyak banget informasi-informasi yang bisa didapet dari, eee, media sosial Instagram itu iya baik itu, mmm
Mhm. Oke. Mhm, iya iya, mmm. Oh. Betul, mhm mhm, Instagram ya, Kak, ya, mhm, banyak orang yang share info ya, Kak.

Oke jadi pengetahuan baru juga dari sana ya, Kak, ya? Dapat pengetahuan baru, Kak, ada nggak hal positif yang Kakak dapat dari media sosial yang dulu itu Kakak nggak pernah sangka-sangka gitu oh ternyata ada ya di Instagram gitu misalkan dari aplikasi favorit Kakak tuh.
Iya. Ya sebetulnya tuh kan dulu aku termasuk orang yang skeptis ya terhadap Instagram gitu ya atau media sosial lainnya git cuman lebih terutamanya Instagram jadi, dulu aku nganggep tuh, eee, apa informasi yang mereka tampilkan tuh nggak 100% benar gitu bahkan kayak aku gak gak percaya sama sekali jadi, mungkin setelah dat
Mhm, oh iya, mhm. Mhm. Apa itu, Kak, hoaks kah?
Eee, ya apapun gitu baik itu berita baik juga kayak informasi-informasi atau mungkin kayak, eee, apa ya, eee, saha saran-saran atau mne iya, mhm, ya bu kalau postingan temen sih nggak ya aku kadang gak m nggak apa nggak kepo atau mungkin nggak peduli juga sama, eee, apa yang mereka, eee, posting gitu cuman kayak, ya apa yang mereka share gitu cuman paling ya aku like aja karena, kayak apa, eee, terkadang aku juga suka gitu, eee, tapi bukan untuk mencari informasi ya gitu cuman kalau, dari segi informasi gitu karena media sosial Instagram ini aku gunakan, eee, lebih banyak untuk mencari informasi, ya aku 100% nggak percaya gitu dulunya tuh jadi, setelah liat, eee, apa konten di Instagram aku cari lagi tuh sendiri tuh lia mungkin lewat situs, resmi berita gitu ya, eee, be situs-situs berita tertentu jadi kayak memvalidasi sendiri gitu, tapi rupanya sama jadi pada akhirnya ada kayak, mulai tumbuh kayak kepercayaan gitu terhadap informasi yang diberikan di, eee, media Instagram.
Mhm, oke. Postingan teman. Mhm. Oh iya. Mhm. Share, mhm. Support jadi dukungan, oh iya. Mmm, mhm. Oke. Iya. Iya, iya iya iya. Mmm, gitu iya. Banyak juga ya, Kak, yang ap apa namanya website gitu website besar yang terpercaya juga buka Instagram ya mereka. Juga posting Instagram, mhm, terhubung di sana juga ya?
Mhm mhm. Betul betul jadi, kayak ada 2 media yang dia iya terhubung gitu.

Betul baik itu kayak apa untuk, sehari-hari atau mungkin kayak berita-berita terkini yang baru gitu ya yang baru update terus juga kayak dari Instagram itu kan, biasanya kalau update-an orang itu atau postingan orang itu, ada musik-musik tuh ya backsound-backsound gitu jadi, biasanya bahkan nemu la eee, iya bahkan nemu lagu baru juga, terkadang dari situ gitu. <chuckles>
Mhm. Mhm mhm. Oh gitu. Iya. Iya masukin orang. Nah, update musik sekalian. Mhm, dari Instagram oke Kakak termasuk yang nyari informasi dari Instagram dulu kah? Sebelum dari website gitu?
Iya termasuk yang seperti itu sih kayak biasanya tuh kalau untuk
Mhm, karena lagi kalau hype ya? Rame ya Instagram, mmm.
Betul sebenarnya kan ga eee, gampang tinggal cari apa kata kuncinya aja gitu ya di, eee, fasilitas searching-nya gitu, jadi ya, mhm? Ah, kalau TikTok kebetulan aku enggak sih karena mungkin nggak cocok ya dengan, cara, eee, ya penggunaannya tuh menurut aku nggak cocok aja gitu dan, eee, di TikTok tuh kayaknya banyak konten-konten yang nggak sesuai dengan yang, minat aku gitu, iya gitu.
Oh ya, oke, kalau TikTok gimana Kak? Oh iya oke. Mhm. Mmm. Dengan minat Kakak ya oh gitu o Kak, Kakak termasuk yang aktif banget di medsos atau yang cuma scroll-scroll tapi jarang upload tuh, Kak?
Aku termasuk yang jarang upload sih cuman kayak car memang media sosial itu digunakan, eee, sebaik mungkin tuh u eee, untuk, cari berita atau mungkin kayak, eee, update-update-an terbaru gitu baik dari segi, berita atau mungkin hal lain yang aku suka gitu.
Oh oke. Mhm mhm. Oke, iya. Mmm, oke, Kak, jadi menurut Kakak manfaat terbesar media sosial dalam kehidupan sehari-hari tuh apa tuh, Kak?
Ya yang pertama tuh, ya yang pertama tuh ya mencari apa mendapatkan informasi ya.
Tadi yang Kakak bilang, mhm. Informasi betul oke terus, mhm.
Terus juga yang kedua tuh mungkin sebagai sarana komunikasi juga kayak, mungkin ada beberapa temenku yang, aku nggak tahu nomornya nih tapi aku, eee, berteman sama dia nih di Instagram jadi bisa ngirim pesan lewat chat dulu gitu, terus juga kayak, mhm.
Mhm. Iya. Di medsos, mhm. Oh iya bisa jalin silaturahmi juga ya, Kak.